जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बात बोली है, मैंने भी अपने यहाँ पे देखा है कि अ अ, जैसे कि अ अ, मेरे जो भैया हैं, उन्होंने बिल्ली पाल रखी थी कुछ साल पहले और वो मतलब अ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में शुरुआत में वो काफ़ी उसका ध्यान रखते थे। तो अ, लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे टाइम गुज़रता गया, कुछ एक दो महीने बाद उन्होंने उसका ध्यान रखना बंद कर दिया और वो मतलब बिल्कुल ही वो कुछ 1-2 महीने बाद उसकी पूरी मतलब मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब अगर आप किसी को मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी को पाल रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप उसका ध्यान रखें, ठीक है? और उसका खाना-पीना काफ़ी अच्छा रखें और अगर आप किसी को पाल रहे, पहली बात तो मैं इस चीज़ के पूरा खिलाफ़ हूँ, पालना-वालना मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं मतलब ख़ुद भी मुझे ये चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं है और मतलब सबको आज़ादी चाहिए और वो ही अ, जी अ, अगर वो बिल्ली और वो शायद आज़ाद होती तो शायद वो अभी तक भी जी रही होती। और अगर बात करें पिंजरे में पिंजरे की अगर बात करें जैसे कि आप चिड़ियाघर में देखेंगे, सर्कस में देखेंगे तो लोग मनोरंजन के लिए सब पाल लेते हैं इन चीज़ों को। पहली बात तो ये है कि ये एक आम प्रथा है जो कई सालों से चल चलती आ रही है। लेकिन अ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम थोड़ा नैतिक जो पक्ष है, उसपे हमको विचार करना चाहिए कि अ, कि हमको उस जीव की आज़ादी जो है उसपे उसको वंचित ना किया जाए, उसको आज़ादी दी जाए, जो कि वो उसका हकदार है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक पक्षी, चाहे एक जानवर हो। आप बताइए आप इसमें क्या कहें
जी, बिल्कुल, हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, अच्छा। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, अच्छा। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने और मेरा भी यही कहीं न कहीं यही मानना है कि जो हम अ, जैसे जानवर पालते हैं, उनको हमको बिल्कुल बाँध के नहीं रखना चाहिए और उनको हमको प्रेम से रखना चाहिए, अपने साथ ही रखना चाहिए। जैसे जानवर होते हैं ना, तो जानवरों को भी काफ़ी अच्छा लगता है अगर हम उनके उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ प्रेम से रह रहे हैं, उनको अच्छा-अच्छा खाना खिला रहे हैं, तो जानवर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस वज़ह से। और कहीं न कहीं मेरा ये तो मान मेरा ये भी मानना है कि जो लोग होते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा अ, अपने जानवर को बिल्कुल समय ही नहीं देते, बस रख देते हैं एक जगह बाँध के। और अगर जैसे मैंने अपने पड़ोस में भी देखा है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि, बहुत ज़्यादा अपने जानवर की देखभाल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको प्यार देते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी कदर करते हैं मेरा ये मानना है। आप क्या कहते हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।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

जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। ज़रूरी है। जी, जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। अ, जी, बिल्कुल। बिल सही कहा आपने यहाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हाँ, सही कहा आपने और कि मतलब हमको उसको अच्छे से उसका ध्यान रखना चाहिए अच्छे से उसकी केयर करनी चाहिए उसको नहलाना चाहिए और उसको समय पे इंजेक्शंस और ये सब चीज़ें लगानी चाहिए ताकि जो हम जानवर पाल रहें है ना। उस जानवर को बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो और कहीं न कहीं जो जानवर है वो खुश भी रह सके हमारे साथ और काफ़ी मतलब अच्छी बात है कि अगर हम अपने कुछ जानवर पाला है तो उसकी हम केयर कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं तो वो जानवर भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है अपने मालिक के साथ और बहुत ज़्यादा मतलब अ, अपने मालिक का बहुत वो भी ख़्याल रखने की कोशिश करता है, जैसे कुछ भी हो जाता है अगर ना अ, जैसे अ, किस कोई अगर मालिक कभी फँस गए आप। ठीक है? और कोई अगर उसको मालिक को परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो जो कुत्ते होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वफ़ादार होते हैं और खुद भिड़ जाते हैं उस मुसीबत से और बिल्कुल भी हमारे मालिक को कुछ भी नहीं होने देते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छी बात लगती है मुझे जानवरों के बारे में ये कि बहुत ज़्यादा जो उनके अंदर लॉयल्टी होती है ना वो काफ़ी हद तक भरी हुई होती है।
बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, जी।